Bạn ơi, chuyện là ấy, mình có một khoản nợ cũng kha khá đấy, 1.000.000.000 và, kiểu như là, mình đang phải làm việc để trả nợ cho cái khoản đấy. Thế xong mình có một cái công việc chính, thu nhập mỗi tháng thì mình cũng để ra được 25.000.000 để mà trả cho cái khoản nợ đó. Thế và gần đây thì mình cũng có thể, ờ, mình cũng tìm thêm một vài công việc khác nữa. Ờ, mình tìm, ờ, một cái công việc dịch thuật để mà, kiểu, mình dịch thêm thì mình cũng kiếm được thêm ấy, để cho cái số nợ đấy nó nhanh hết ấy. Thế nhưng mà, ờ, kiểu như dạo gần đây mình làm việc chắc là cũng hơi quá sức ấy. Thế xong là mình mình đôi khi mình định đi nghỉ ngơi ấy, nhưng mà khi mà mình nằm xuống ấy thì mình cảm thấy tội lỗi lắm luôn ấy. Mình nghĩ là, ôi, tại sao mình lại nằm chảy thây như thế này, nếu như mà bây giờ mình ngồi dậy và mình đi dịch thì khéo khi mình có thể kiếm được thêm một chút, và khoản nợ của mình cũng sẽ bớt đi một chút. Thế xong là, kiểu, mình cứ không thể nghỉ ngơi tốt được, mà mình cứ dằn vặt lại dằn vặt bản thân mình như thế ấy. <sighs> Thì không biết là bạn có cái cách nào mà, ờ, để có thể nghỉ ngơi mà không cảm thấy tội lỗi không?
Ghê ha! Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, mình có nghe cái chia sẻ của bạn thì mình thấy rằng là thực ra là bạn cũng vẫn làm rất là nhiều việc ấy. Và mình nghỉ ngơi chỉ là vì khi mà mình đang mệt thôi, chứ không phải là, kiểu, mình lười biếng này. Hay là, kiểu, mình, à, cố tình mình, à, kiểu, ờ, không muốn làm. Nhưng mà hôm nay thì bạn cũng đừng lo nè, vì mình sẽ ở đây mình lắng nghe này, và mình sẽ giúp cho bạn là làm sao mình, ờ, có định nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất, và vẫn không cảm thấy tội lỗi vì nhiều việc chưa xong nha. Ừm. Thế mình, à, hỏi bạn một xíu nhé. Thì là khi mà cái công công việc mà bạn đang làm hàng ngày ấy, thì bạn có thể kể cho mình là, kiểu, thường cái thời gian bạn bắt đầu làm việc, với cái thời gian bạn nghỉ ngơi là khoảng mấy giờ không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình có công việc ở trên, ơ, công ty thì là bắt đầu từ lúc 9:00 và kết thúc vào lúc 6:00. Ờ, thì sau đó mình sẽ về nhà và khoảng tầm 8:00 là mình sẽ bắt đầu công việc dịch của mình cho đến loanh quanh khoảng tầm 11:00-12:00 là mình sẽ đi ngủ, thì đấy là, ờ, một ngày, gọi là, bình thường ấy. Chứ còn những hôm nào mà ví dụ như là mình đỡ mệt hơn một chút thì mình có thể làm việc đến 1:00, hoặc là mình có thể làm từ sớm hơn, khoảng từ 7:00-7:30. Mình hôm nào mà mình không ăn cơm ở nhà, mình không nấu cơm ấy, mà mình, à, đi ra ngoài ăn thì nó cũng sẽ nhanh hơn, thì mình cũng sẽ có nhiều thời gian để mà làm việc hơn.
Thế thì mình thấy rằng là bạn cũng rất là nhiều cái thời gian mình dành cho công việc đấy, chứ cũng không hẳn là, kiểu, mình lười biếng gì đâu. Thế ví dụ nha, kiểu, bạn đã từng bao giờ, kiểu, à, à, chia ra, kiểu, cái t thời gian, a, lịch nghỉ này, hay là mình, à, đ đã, kiểu, giới hạn thời gian để công việc chưa? Ví dụ mình sẽ nghĩ rằng là mình làm xong cái việc ban ngày buổi sáng ấy thì mình có thể sẽ nghỉ ngơi một chút, xong rồi mình hãy làm buổi tối không hay là, kiểu, thường bạn đã lao vào mình làm luôn rồi?
Ừm. Ừm. Ờ, bởi vì là, ờ, mình đi mình đi làm bằng tàu điện ấy, thế trên trên tàu điện thì mình cũng không hề làm gì mà, thì mình cũng mất 30 phút ngồi tàu ấy, thì mình cũng cảm thấy là đấy là thời gian nghỉ rồi ấy. Thì mình về nhà là thường là mình sẽ nấu cơm, mình ăn xong là mình sẽ nghỉ tầm 5 phút cho bụng nó xuôi cơm đi rồi mình sẽ bắt đầu làm việc luôn. Và mình trước giờ cũng chưa bao giờ, gọi là, đặt lịch ra hay là, ờ, gọi là, giới hạn thời gian làm việc, bởi vì, kiểu như, châm ngôn của mình là làm được đến khi nào bao giờ không làm được nữa thì thôi ấy, thành ra là mình cứ có thời gian rảnh một cái là mình lao vào làm việc luôn.
Ờ. Thế cũng rất là ấy ha. Ừm, thế thì là, kiểu, bạn cũng là một người, kiểu, rất là, kiểu, có trách nhiệm với cả bản thân với cả công việc luôn á! Nhưng mà tuy nhiên á, thì không biết là bạn có thấy rằng là mình đang, kiểu, đặt cho mình cái kỳ vọng quá là cao này, hay là, kiểu, mình đang, kiểu, cố gồng mình, hay là quá đặt là quá là nhiều công việc cho mình để mình có thể hoàn thành trong một ngày không? Mà kiểu nó quá sức luôn á!
Ừm, thật ra là mình cũng hơi hơi cảm thấy quá sức bởi vì là, ờ, khi mà mình sáng ngủ dậy ấy, mình thật sự hơi thấy mệt rồi và, kiểu như là, ngày xưa thì mình ngủ dậy nó cũng không đến mức cái như thế. Nhưng mà dạo gần đây, ờ, mỗi khi mà mình làm việc quá một chút thôi ấy, là mình đã cảm thấy rất là mệt vào buổi sáng hôm sau rồi. Với cả là thật ra thì đôi khi mình cũng cảm thấy là hình như có vẻ như là mình đang hơi hơi vội vàng quá. Ờ, kiểu như là, ừm, tại vì là cái số nợ của mình nó cũng khá là lớn ấy. Thế xong mình làm việc mình làm mãi, làm mãi mà cũng không thấy nó nhỏ đi là bao ấy, thế là, kiểu, cảm giác như là mình cũng hơi bị sốt ruột. Thành ra là mình cũng hơi bị ép bản thân để làm thế nào để mà trả nợ cho nó được nhanh ấy.
Tuy nhiên nha khi mà bạn, kiểu, ờ, đang bị ép bản thân làm liên tục như vậy ấy, thì mình sẽ bị làm việc trong cái trạng thái nó, kiểu, nó sẽ hơi mệt mỏi này. Thế thì, kiểu, khi mà như vậy ấy thì bạn có thấy rằng là chất lượng công việc của mình nó bị, kiểu, đi xuống không hay là, kiểu, nó vẫn OK?
Ừm. Hình như là nó cũng hơi đi xuống một chút ấy. Ờ, cảm giác buổi sáng mình hơi uể oải, thành ra là lên công ty mình cũng cảm giác mình cũng không có được năng động và cũng không có được năng suất giống những cái lúc mà mình chưa làm hai công việc một lúc ấy. Ờ, thành ra là nó cũng có một chút ảnh hưởng đến cái công việc ban ngày của mình nha.
Thế thì đúng là kiểu nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả những cái, à, a, công cái, a, cơ thể mình này, hoặc ảnh hưởng đến cả cái tâm trạng của mình nữa. Thì không biết rằng là ấy, ừm, ngoài những cái việc mà nó bị ảnh hưởng đến, a, cái công việc như vậy, thì cơ thể của bạn nha, thì những cái, a, ngày mà như vậy á thì ờ, ngày mà bạn, kiểu, làm đến tận 1:00 này, hay là 2:00, thế thì, kiểu, thường là sáng hôm sau ấy thì bạn, kiểu, ờ, ờ, có cảm thấy là, kiểu, ch là đau đầu hay là, kiểu, chóng mặt hay là, kiểu, cảm thấy kiểu nó bị uể oải không? Thì với cả gần đây ấy thì b bạn, kiểu, có cái thời gian để mình có thể đi khám sức khỏe thường xuyên không?
Ừm. Ừm. Ồ, thật ra là đợt này mình thật sự rất là bận và mình cũng không có khám sức khỏe nhưng mà, ờ, mỗi sáng dậy thì đúng là mình có đau đầu hơn một chút này, với cả là mình ngồi nhiều quá ấy, thành ra là mình bị đau mỏi vai gáy rất là nhiều luôn. Tuy nhiên là bây giờ cũng không thể vừa nằm vừa làm việc được. Thế nên là mình vẫn ờ, mình sử dụng mấy cái miếng dán Salonpas ấy, với cả mấy cái ke à, mấy cái keo, à, cao bôi ấy để cho nó bớt đau đi thôi.
Ừm. Ờ, thế thì đúng là bạn cũng đang nhiều lúc bị đang bị bỏ quên cái, a, à, cơ thể của mình này, và mình cứ, kiểu, quá là chú tâm vào công việc. Ừm, mình cũng đã rất là hiểu, à, cái, a, tình huống của bạn rồi. Đúng là tại vì mình đang có khoản nợ nên là mình sẽ phải dồn hết sức để mình, à, kiểu, là sao để kiếm tiền thì có thể bù lại á, những cái, ơ, khoản nợ đó. Thế ví dụ đi, à, cái khoản nợ đấy thì, kiểu, không biết là có, ơ, kiểu, gia đình bạn này, hay là những người thân quen của bạn ấy, thì có giúp bạn, kiểu, sẽ, ơ, kiểu, ờ, cùng bạn, kiểu, làm sao để, kiểu, trả cái khoản nợ đấy không? Hay là chủ yếu là một mình mình cố gắng thôi?
Ừm. Ừm. Ờ, thật ra thì cái khoản này có chị mình cùng trả với mình. Tuy nhiên là, ờ, lương của chị mình thì cũng khá là thấp so với lương của mình ấy, chị ấy cũng cuộc sống của chị cũng rất là vất vả và cũng không để ra được nhiều. Thành ra là mình mình nghĩ là chắc là 80% thì vẫn là một mình mình trả hết.
À, thế thì đúng là, kiểu, nó, kiểu, rất là áp lực luôn. Thế thì tuy nhiên nha, thì mình, ờ, có thể đưa cho bạn một số những cái lời khuyên để làm sao mình vẫn không cảm thấy áy náy khi mà mình nghỉ ngơi lúc mà quá là mệt đi. Thì vì làm rất là nhiều công việc ấy. Thì cái này nha, bạn hãy định nghĩa thử lại cái từ nghỉ ngơi này. Đó là cái nghỉ ngơi ấy, thì nó không phải là, kiểu, mình buông xuôi, không phải là mình, kiểu, sẽ ngừng lại làm việc. Mà thực ra á, nó đây chính là cái cách để mà cơ thể mình nạp năng lượng đấy, để mình có thể là, kiểu, làm cái việc sau một cách, kiểu, gọi là, hiệu suất hơn này. Ví dụ nha, khi mà bạn, kiểu, đi làm về này, bạn xông vào bạn, kiểu, dịch thuật luôn mà không có thời gian nghỉ ngơi cũng như ăn uống ấy. Thì, kiểu, biết đâu cái hiệu suất của bạn nó không tốt thì bạn dịch thì cái thời gian nó lâu hơn thì sao, đúng không? Thì cũng bằng với cả cái thời gian mà bạn nghỉ ngơi và mình dịch nó nhanh hơn. Ví dụ mình dịch trong tầm, à, 4 tiếng đi. Mà, kiểu, nếu mình mệt quá mình dịch 4 tiếng, nhưng mà mình, kiểu, nghỉ ngơi, ơ, khoảng độ nà 15 phút mà chỉ chỉ dịch trong có 3 tiếng thôi. Thì thực ra là nó lại tiết kiệm thời gian đấy chứ, chứ đâu phải là, kiểu, ờ, nó bị tốn thời gian đâu, đúng không? Nên là bạn cũng, ơ, nên là nghĩ rằng là cái sự nghỉ ngơi ấy, nó là cách để mình, kiểu, cơ thể nó hồi phục này. Và khi mà cơ thể hồi phục thì nó sẽ, kiểu, ờ, ờ, giúp cho mình là làm việc sau một cách hiệu suất hơn. Thì biết đâu cái nó sẽ giảm tải được cái thời gian đấy. Thì bạn thấy rằng là cái cách suy nghĩ như vậy ấy, thì nó có phù hợp với mình không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cũng đúng. Ừm. Ừm. Ừ, mình cảm thấy là bạn nói rất là đúng đấy. Kiểu như là, đúng là đôi khi ấy mà mình mệt quá ấy thì mình làm cũng chậm hơn, kiểu như là mắt mình mỏi thành ra là mình nhìn chữ nó cũng cũng chậm hơn nữa. Thế nên là có lẽ là mình phải suy nghĩ lại về cái việc mà mình nghỉ ngơi thôi, bởi vì là trước giờ mình cứ coi cái việc nghỉ ngơi là mình đang buông thả cho bản thân ấy. Nhưng mà thật ra là nó đâu phải là như thế, nó là, ừm, cũng là một phần của công việc ấy chứ, kiểu như là mình đang chuẩn bị để cho có thể làm được công việc tốt hơn mà. Ờ, mình cảm thấy là cách này rất là phù hợp với mình luôn.
Đấy, đúng rồi. Bạn có thể có cái động lực để mình làm việc ấy thì bạn có thể lập danh sách những cái điều mà bạn đã làm được trong ngày này. Trước khi đầu ngày thì bạn có thể gạch ra những cái đầu dòng, những cái kiểu, à, cái checklist mình phải làm trong ngày hôm đó. Còn khi mà đến tối nào, khi mà bạn hoàn thành được bất cứ cái gì cho dù rất là nhỏ thôi thì bạn hãy, ơ, kiểu, tích vào một cái, thì nó sẽ giúp cho mình là cảm thấy là mình đã có động lực và đấy là cái cảm giác mà mình cũng đã đạt được những cái thành tựu nho nhỏ rồi ấy. Thì như vậy thì sẽ khiến cho mình sẽ không tránh cái cảm giác là cảm thấy tội lỗi khi mình chưa làm xong này. Tại vì thực ra là mình cũng đã hoàn thành được rất là nhiều đầu mục rồi chứ đâu phải là kiểu mình không làm cái gì đâu, đúng không? Thì cái như vậy ấy thì nó sẽ giúp cho mình cảm thấy rằng là cái việc nghỉ ngơi của mình thì nó sẽ không quá là ảnh hưởng đến những cái đầu mục mà mình đã tạo ra s từ đầu ngày, và điều đấy thì sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn đó. Thì bạn thấy rằng là cái cách suy nghĩ như vậy nó có ô kê không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình cảm thấy là nó rất là hợp với mình tại vì là, ờ, bản thân mình trước giờ làm việc thật sự thì rất là tùy tiện và ôm đồm. Mình, kiểu như là, thật sự cứ, ờ, không không vạch ra kế hoạch cụ thể là hôm nay làm những cái gì, rồi phải làm xong bao nhiêu, mà mình cứ cắm đầu cắm cổ vào làm thôi, cứ làm thôi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ấy. Nhưng mà bạn nói đúng đấy, như thế thật ra là nó cũng không tốt đấy. Thứ nhất là mình cũng chả nhìn được rằng là xem hôm nay mình đã làm được những gì, mình cũng không đánh giá được khả năng của bản thân mình ấy. Ờ, t nên là mình nghĩ là mình sẽ thử tạo một cái checklist như vậy xem. Nó vừa giúp mình có thể nhìn nhận được rõ là hôm nay mình cần phải làm những gì này, ờ, và nó cũng còn nhỡ đâu nếu như mình làm tốt, mình làm nhanh, mình làm hết thì mình cũng có thể tranh thủ cho bản thân một phần thưởng đấy là một chút nghỉ ngơi, đúng không? Thì như thế mình cũng cảm thấy là, ờ, sẽ bớt tội lỗi hơn á. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha, mình sẽ thử cách này!
Ờ, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Và, ờ, còn một cách nữa đó nha, là bạn hãy thử chia những cái hà đầu việc lớn của bạn thành những cái việc nhỏ. Thì khi mà bạn chia những cái việc nhỏ như thế ấy, bạn sẽ thấy rằng là cái, a, a, khả năng mình hoàn thành rồi cái thời gian mình hoàn thành nó nhanh này, thì mình sẽ có động lực để mình hoàn thành nốt. Chứ ví dụ bây giờ bạn phải dịch, kiểu, tầm, à, cả trăm trang đi, bạn nhìn bạn đã thấy nản rồi. Nhưng mà tuy nhiên mình cứ chia ra từng, à, kiểu, khoảng tầm 5-10 trang một ấy, thì thấy rằng là, kiểu, nó cũng sẽ không quá là nhiều đi. Và mình sẽ cố gắng mình làm sao cho thật là nhanh, thì mình cũng đã hoàn thành được rồi thì nó sẽ khiến cho bản thân mình nó bớt nản này. Và khi mà bản thân bớt nản rồi thì mình nghĩ rằng là cái hiệu suất nó cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và mình sẽ và đặc biệt nha, bạn cố gắng là bạn, à cái thời gian mà bạn làm cái công việc buổi tối ấy thì bạn cố gắng đẩy sớm lên một chút, và mình sẽ đi ngủ sớm một tí thì nó sẽ giúp cho cơ thể nó sẽ khỏe mạnh hơn này để mình có thể bắt đầu vào cái công việc vào buổi sáng ngày hôm sau nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi đấy. Thật ra là mình cảm thấy là cái việc mà cứ thức khuya nó cũng chả hiệu quả lắm ấy, mà nó lại còn ảnh hưởng đến cả công việc của sáng hôm sau nữa. Thì bạn nói mình mới nhận ra là đúng là nó cũng không phải là một cái điều gì đấy tốt. Ờ, mình sẽ sửa đổi lại cái này nha, cảm ơn bạn rất là nhiều. Những cái cách mà bạn chỉ cho mình ấy, mình cảm thấy nó rất là phù hợp với mình luôn á, ngày mai mình sẽ thử xem sao. Mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp lại công việc để làm việc hiệu quả hơn, thì khi đấy mình nghĩ là lúc mà mình nghỉ ngơi mình cũng sẽ bớt thấy tội lỗi hơn.
Đúng rồi, và mình cũng rất là vui khi mà được nghe những cái chia sẻ của bạn ngày hôm nay này. Và mình chúc cho bạn là, kiểu, sau khi mà áp dụng thử những cái phương pháp này của mình đi, thì bạn sẽ có những cái, à, khoảng nghỉ ngơi thật là tốt, và đặc biệt là công việc của bạn vẫn, à, sẽ hoàn thành này. Và bạn cũng sẽ, kiểu, à, có một cái sức khỏe tốt để mình hoàn thành công việc nha. Tạm biệt bạn nha!
Ừm. Cảm ơn bạn rất là nhiều! Chào bạn!
Ừm.